Ôi, xảy ra chuyện gì vậy bạn? Bạn kể mình nghe đi.
Ừm. Ờ, đó là á, mình nhớ là mình, gọi là, mình xin nghỉ phép vì chuyện cá nhân thôi thì mình cũng hông có nói nhiều với lại sếp. Cơ cơ bản á ờ, cơ bản thì mình có việc, mình, ừm, ký mình ký cái đơn nghỉ phép thì sếp cũng ký rồi, ừm. Đúng rồi.
Ờ, rất là bình thường. <chuckles> Đúng rồi, đã đã đó là và đó là cái ngày nghỉ phép của bạn chứ bạn đâu có x ưm, gọi là, dường dành cái ngày gì ra khác đâu, đúng hông?
Ừm, đúng rồi, mình nghĩ nói chung mình nghĩ là hợp tình, hợp lý, hợp pháp, nhưng mà hông có hợp nhãn của đồng nghiệp. <laughs> Ờ, tại vì là mình đi chơi với người yêu ấy, xong rồi mình cũng đăng hình lên á bạn, ồ, vi cái lúc mà mình đi về nha, khi mà mình đi mua mình mua quà cho mọi người ấy, thì á, l lúc mà mình đưa quà ra, mình chưa có kịp giới thiệu quà này ở tỉnh nào á, xong rồi mọi người lấy cái hình mình chụp ấy xong rồi ra bàn ra tán vào. Nhưng mà hông phải là khen cảnh hay khen người đẹp mà nói giọng hơi châm biếm á, dạng như là "nghỉ làm, ờ, chơi vui quá ha," kiểu, "ở đây m làm mệt quá ha," đồ, vậy nên mình rất là khó chịu.
Đồng ý. Ủa, kỳ vậy ta? <laughs> À! Trời ơi! Ôi. Mình hiểu, vậy thì cái cảm giác của bạn lúc đó sau khi mà nghe người ta nói những câu như vậy thì cái cảm giác bạn như thế nào?
Ưm, ừm. Ờ, mình cực kỳ khó chịu, và mình chỉ muốn, gọi là, mình mình biết cái đó hông phải là lỗi của mình nhưng mà nó khiến cho mình cảm giác thật sự là muốn đội quần ngay lập tức luôn ấy. <laughs>
À, kỳ vậy? Mà thí dụ mà người ta, ưm, đã nói như vậy thì bạn cái vật bạn có phản ứng lại với người ta hông? Bạn có câu lào đáp trả người ta hông hay là bạn chỉ im lặng thôi?
Ừm, ừm, ừm. Ờ, không, lúc đó thì mình cũng không có muốn, gọi là, tình huống đi xa tại vì mình thấy là đa số là 10 người trong cái cái bàn trà đó là cũng hết 9 người là hùa rồi, cho nên là mình biết là mình nằm thế yếu với lại cũng mới vô. Ừm, ừm.
À, rồi, là ý là nếu mà bạn đi xa hơn, bạn đáp trả lại thì có thể bạn sẽ bị cho cô lập giữa cái công ty luôn, đúng hông?
Ừm, đúng rồi, cho nên từ lúc đó là mình để rút một cái kinh nghiệm sâu sắc là cho dù đồng nghiệp mới, đồng nghiệp cũ, nói chung là ai mà có hỏi miễn mà còn đang làm á, thì thật sự là hông có nên kết bạn xã hội, trên mạng xã hội nên giữ ranh giới giữa cái công việc và cá nhân ấy.
Ừ. <laughs>